Tienes razón, porque como he estado trabajando tanto y hasta incluso los sábados y los domingos, he dejado de ver a mis amigas y también, eh, eso me hace falta, ¿sabes? Ese contacto de de poder tener esparcimiento y olvidarte un poco de de la rutinas diarias, que son complicadas. Este, los 2 trabajos que tengo son del día, son difíciles, tengo una jefa complicada también. Entonces, todo eso está generando como este agotamiento que te digo y como que hace el trabajo mucho más extenuante, porque sientes que las horas son muy largas. Entonces, definitivamente, tener esos espacios de esparcimiento, em, eh, los pueda volver a a reintegrar a a mi rutina, ¿sabes? Tienes toda la razón, porque, eh, sin duda son necesarios, ¿eh? para tener, eh, pues, que tu bienestar emocional, eh, regrese, ¿no? Y y sentir como que hay un balance, ¿no? No, que todo es trabajo.
Supuesto. Ujú. Es que es igual de importante. Yo sé que a veces como que, por querer cumplir, eh, responsabilidades y, pues, este, sustentarnos económicamente, eh, que obviamente es muy importante, pero, eh, s s somos seres vivos, ¿no? Y hay, eh, hay que no hay que olvidarnos de vivir.
Claro, sí.
¿No? Y
Tienes toda la razón, que no te que el trabajo no sea lo más importante, sin duda.
Ujú.
Sí, sí, a veces se te olvida, ¿sabes? A veces se le olvida a uno que hay prioridades, que hay cosas más importantes en la vida que el trabajo, y bueno, te te te metes en ese rollo del trabajo y te te quedas ahí como como como demasiado enfocado en eso, y a veces hay, eh, hay que dar u hacer una pausa, ¿sabes? Y y lo que me dices es muy cierto, somos seres vivos y tenemos que, em, reencontrarnos con con nuestra naturaleza humana y y darle el espacio que necesita a a nuestro bienestar emocional.
Totalmente.